Ты знаешь, я оглядываюсь назад и понимаю, что, а, не узнаю себя, не узнаю себя прежней, ко которой я раньше была. И, э меня это очень сильно расстраивает. Я после того, как я вышла замуж, э, родила ребёнка, я потеряла свою свободу, посте пореть потеряла свою лёгкость. И у меня ощущение, что та я, которая была раньше, она осталась в прошлом. И сейчас есть другая я со своими, а заботами своими, с ответственностью. А с э, с ну с тем, что я, например, ну вот я считаю, что, наверно, я должна это сделать или я не могу себе че э, ш позволить там, я не знаю, про э, ну, той жизни, которая была у меня раньше. Я ни в коем случае не жалуюсь на свою жизнь, но я просто, а, потеряла эту лёгкость, потеряла вот эту вот, э, знаешь, вот выходы даже вот куда-нибудь в театры, э, на концерты. И погрузилась вот в эту быто бытовую, э, бы бытовую жизнь, да. Поэтому пришла к тебе советом, может быть, ты мне что-то посоветуешь, или как-то, может быть, посмотреть на это с другой стороны.
Мгм. М, мгм. Понимаю. Да, конечно, ты знаешь, ну, прежде всего, а я хочу тебе сказать, э, что ты не одна в своих таких ощущениях, а через это проходит, наверное, 90 % женщин. Потому что э, да, любой, а, любые романтические отношения, он они же всё-таки переходят в быт. И люди, э, у людей начинается ностальгия за вот той беззаботной жизнью, когда не было му мужа, детей и недвижимости, и меньше было обязанностей. Поэтому, э, всё это понятно и объяснимо, что твой образ жизни изменился. А скажи, вот всё-таки, когда ты говоришь: "Лёгкости не хватает", что ты имеешь в виду?
Понимаю. Вот раньше у меня было так, что я могла, например, ну, мне позвонили подружки, и мы вот легко можем сказать: "Пошли на сегодня концерт, у меня есть билет там свободный", или же в театр. И причём мы были студентами, и мы как пок покупались э билеты? Билеты-то дорогие, даже на мюзиклы или на какие-то, э, театры это стоило сумасшедших денег. Но, м, так как мы были студентами, мы могли спокойно быстро собраться, приехать за час, полтора до начала спектакля и буквально за копейки в партер иметь эти потрясающие билеты, кучу эмоций. А потом мы могли пойти где-нибудь кофе попить, пообщаться. И вот, знаешь, вот на этом лёгком вайбе возвращаемся обратно. И это прямо было здорово. А, концерты, да, вот это всё, это прям мне очень-очень сильно нравится. А, но у меня потрясающий муж, у меня хороший муж. И когда вот мы встречались, сначала он, конечно я ему сразу сказала, что я вот такая вот активная, и что я люблю, а, ну, вот такой вот образ жизни. Я люблю именно не то, что я за загульная, а вот мне нравится, а, в хо ходить в театры, на мюзиклы, на концерты, всё это прямо мне очень близко. И он говорит: "Я не очень люблю, я домосед, но я буду очень стараться". Да, нам с ним вместе хорошо, но вот мне не хватает именно вот того, что было раньше. А он категорически никуда не хочет со мной идти. Абсолютно, потому что у нас разные, к сожалению, интересы именно вне дома. Э, вот.
Да. Да. Мгм. Понимаю. Да, ты знаешь, понимаю тебя и понимаю то, что ты расстроена этим. А очень часто в сем в семьях, эм, взгляд на отдых очень отличается у людей. Кто-то лыжник, а, активный, а кто-то любит, э, ехать в тёплые края, да. Или кто-то любит лежать на пляже, а кто-то любит ходить в горы. Но, ты знаешь, а ка а как у тебя сейчас с подружками? Вот наверняка можно найти такую подружку, у которой такие же проблемы. И з может быть, есть, э, такая возможность, э, сделать маленький женский клуб, э, и раз в недельку или там 2 раза в месяц. Наверно, раз в неделю не получится. У всех тоже же свои дела. Но, а
Согласна. М-да, к сожалению.
если там сделать зэ клуб за заседание к женского клуба. Э, то вы пошли вместе на обед в какой-то новый ресторанчик, то на какой-то спектакль. Э, как ты думаешь, это бы разнообразило твою жизнь?
Ты ду я думаю, да, твой совет вот ну очень хороший, в том смысле, что уже ребёнок взрослый. И как бы у меня нет проблемы выйти из дома, оставить, э, мужа, вот, э, я не знаю, на на несколько часов, э, дома с ребёнком. Как бы я, думаю, что они спокойно справятся, потому что я, когда был ребёнок маленький, я всегда оправдывалась, что у меня нет времени. Подруги звонили, и я постоянно, <grunts> ну, находила причи не то что причины, а у меня постоянно находи находились какие-то дела, и я отказывалась. Ты знаешь, да, наверно, мне нужно вернуться к тому общению к с под именно с подругами, которое у меня было ра было раньше. И вот этот вот клуб, про который ты говоришь, это вот встречу, знаешь, может быть, даже как можно сказать, практически обязательно, что мы, а, раз в один месяц при э придумываем какую-нибудь выход. В ресторанчик в новый, что-то новое узнать, попроб концерт, спектакль. Я думаю, это было бы действительно как бы хорошим, м, ты знаешь а, глотком, с знаешь, свежим глотком воздуха для меня. Вот этой вот свободы, которой мне вот действительно не хватает. Мне не хватает этого общения с моими девочками, которое у меня было раньше. Мне не хватает этих выходов, потому что я, понимаю, что меня это просто затягивает. И это отражается на моем настроении. Это на а а, на общении с моим ребёнком и, да, с мужем тоже. Я чувствую, что я уже не такая, а, звонкая, лёгкая, как была раньше. Что вот мужу тоже очень сильно нравилось, что я, знаешь, вся такая легкая была, хоть, э, как бы, по крайней мере, в общении с ним. М-да, и я думаю, что вот это вот общение и вот этот клуб, которым, вот, э, ты ты предложила создать, оно бу э, бу именно будет тем самым необходимым для меня, и вот я думаю, что это вот хорошая идея.
Да. М, да-да-да, мгм. Конечно. Да, мгм. Да. Понимаю. Конечно, да. Ты знаешь, э, любой женщине всегда нужен какой-то ресурс. Э, ведь женщина- это как сосуд, да, в котором есть энергия, и которую она дарит своим, а, близким. Но ведь пустой сосуд, э, ну, невозможно, да, поделиться тем, чего в тебе нет, и наполнять его, конечно, надо. И, э, тебе, э, самой будет интересно потом прийти после встречи и поделиться вот этим вот таким вайбом, дам. Или новым, а, спектаклем, фильмом, или рассказать, какое было классное блюдо в новом ресторанчике. Ты знаешь, это как новая энергия, которую ты будешь приносить в дом. И, э, знаешь, недаром, эм, э, как говорят американцы: "Happy li" э, "wife happy life". Да, то есть счастливая жена- хорошая счастливая семья. То есть де делать счастливую маму, э, раз в месяц, встречаясь с подружками- это даже такой, наверно, э, ну, не то что must have, но было бы неплохо даже, э, вот всем, да. Никто от этого не пострадает, все будут только приобретут.
Согласна с тобою. Верно. М, абсолютно. Абсолютно.
Э, да, и ты знаешь, да, ещё бывают даже, а есть такой тренд, э, сейчас, когда, э, ь э, подружки, ну вот у которых уже семьи, которые по 20, по 30 лет в браке, где дети уже более-менее там выросли. Вот они организовываются и едут куда-то в другую страну вместе. И или в другой штат, или, э, ну, в общем, это может быть поездка даже там на неделю, э, вот получить такой женской энергии.
Абсолютно. М. Интересно, да.
Да, да, э, во-первых, э, ну, всей семьёй не везде поедешь, потому что это финансы. Но отпустить маму э, встретиться с девочками и п как бы поехать и сменить обстановку, э, может быть очень полезно для всей семьи. Что думаешь?
Согласна с тобой вот на все 100 %, потому что действительно, а, настроение семьи во многом зависит от меня. Насколько я буду счастлива, настолько будет, как бы, да, как бы, как зе зер зеркальное отражение меня, как бы. Моя моя семья является моим зеркальным отражением. Вот. И, ты знаешь, ты прям прочитала мои не то что мысли, а мои желания внутренние по поводу вот этих поездок. А, я действительно в поездках очень сильно наполняюсь, а. Я пересматриваю, даже, может быть, после поездок вот таких, даже вот на 5 дней, на 3, на неделю. Наверное, я буду, знаешь, вот возвращаться домой, а, обновлённая, такая, знаешь, вот наполненная. И больше, конечно, ты т к потому что семья же на расстоянии, как бы, всё равно, как бы, больше скучаешь и возвращаешься, уже как-то смотришь и на домашние какие-то заботы по-другому, и на проблемы как-то по-другому смотришь. Пересматриваешь отношения в лучшую сторону, естественно, потому что это рутина не будет затягивать. Я думаю, я прямо поставлю напишу себе в своей, знаешь, вот, э, э, э, мом на своём листочке желаний именно то, что поехать в следующем году с девочками, а, в поездку. Я думаю, это будет здорово не только для меня, для семьи и для м моего окружения, кото э, с с которым я общаюсь.
Конечно. Да. Мгм. Конечно. Да. Конечно, и более того, э, ты можешь возглавить этот процесс, и, э, ты можешь выбрать, э, комфортных себе людей, и ты можешь, э, предлагать направление, да. Тебе тогда же будет это лучше, потому что, знаешь, в компании всегда кто-то организатор, а кто-то вот, э, говорит: "Да, организуйте, я с вами поеду, куда вы хотите". То есть вот Даже, как ты думаешь, если б ты организовала, тебе было бы ты бы получила от этого удовольствие?
Знаешь, мне очень нравится, как бы, организовывать, потому что, ты знаешь, мне кажется, это моя сильная сторона. А, я люблю искать, я люблю находить, и, э, в этом я чувствую себя, знаешь, вот прямо комфортно, как рыба в воде, поэтому, ты знаешь
Супер. Ну что ж, тогда, да, успехов тебе в этом, и я надеюсь, что ты найдёшь для себя источник вдохновения в таких поездках.
Я рада, что я пришла со своей проблемой, открылась тебе. Мне все твои, а, советы прямо очень понравились и очень близки, особенно поездка с подругами, поэтому спасибо тебе, очень признательна.
Пожалуйста.